Mình hiểu. Đó, vậy khi ở xa như vậy thì bạn nói bạn thèm noi những cái món mẹ bạn nấu, vậy có bao giờ bạn thử bạn nấu, ờ, cho bắt chước mẹ bạn để mà bạn nhớ ăn nhớ về gia đình chưa?
Ừm. Ờ, cũng có. Nói chung là tại vì như mình nói là mình cũng sẽ đứng học lỏm mẹ này kia thì mình cũng sẽ biết cái công thức nấu như thế nào. Nhưng mà để mà nấu cái vị y chang mẹ thì nó cũng hông có bằng, kiểu như là, ờ, kiểu như là, cũng gần giống thôi, kiểu như, ví dụ như là, à, ăn cũng đỡ thèm đi, nhưng mà để mà ngon nhất, tuyệt vời nhất thì vẫn là về nhà cho mẹ nấu đi, cho nó OK hơn.
Ừ, đó. Chưa được, chưa đủ, đúng hông? Chắc chắn rồi. Vì ở nhà đôi khi có tình yêu thương của mẹ cũng như là cái không khí gia đình, bữa buổi cơm sum vầy ấm áp đó nữa, đúng hông bạn?
Đó. Đúng rồi. Kiểu, nhiều khi á, cái bữa cơm nó hông cần đồ ăn quá là ngon hoặc là, ờ, phải chuẩn bị cầu kỳ á. Ờ, mà mình thấy, kiểu, quan trọng là, kiểu như, có cái sự đủ đầy á. Kiểu như, có mặt tất cả mọi người nà, thì có cái không khí, a, vui vẻ trên bàn ăn nà, thì mình thấy là dù cái bữa cơm đó ít đồ ăn hoặc là hôm đó lỡ như là mẹ mình nấu nó hơi bị hông có được ngon hoặc là hơi bị khét gì đó. Thì quên kiểu ờ, dụ, kiểu như, ờ, kiểu như là, ờ, cũng có kỷ niệm đi, cũng hay chọc chọc mẹ mình vậy thôi. Nhưng mà thật ra là, ờ, ừm, kiểu, nấu nướng thì nhiều khi nó cũng sẽ hông có, ờ, thuận lợi hết, nhiều khi nó cũng sẽ hơi bị khét hoặc này kia á.
Ừm, ăn đơn giản bình dị được rồi. <laughs> Cũng vui, <laughs> đâu ai dám chê đâu, đúng hông? Ừ, đấy. Chính xác. Và ai cũng sẽ trân quý cái công lao mà mẹ bạn đã bỏ ra để dành thời gian nấu ăn cho gia đình, đúng hông bạn?
Đúng rồi. Công nhận nha, mình thấy á, khi mà thấy mẹ mình nấu như vậy á, mình cảm giác là, à, cũng dành thời gian nhiều để mới có thể là nấu cho cả gia đình rồi dành tình yêu thương á, nên là mình thấy rất là hạnh phúc khi mà mỗi ngày mình được ăn cơm của mẹ mình nấu luôn á.
Chứ gì nữa.